Secondo me per molti casi potrebbe rovinare le relazioni e allontanare le persone se non si risolve in tempi utili, ecco, perché uno poi magari dice: "Con te non ci esco più perché ti presto i soldi e non me li ridai", e così si rovina l'amicizia. Quindi è sempre importante parlarne e cercare di trovar na soluzione, secondo me.
Certo. Esatto. Certo. Esatto. Esatto, esatto. Ehm
Poi ti faccio un altro esempio di quello che m mi è successo. Sono andato in vacanza 1 settimana, in Spagna con in Spagna, in Spagna, sono stato la prima settimana di agosto
Sì. Certo. Ah, okay, dove di bello? Bellissimo. Sì, sempre con gli amici, no?
a Sevilla. Sì, sì, sì. E l là spesso non ti fanno pagare separato. Mhmm, ti fanno pagare con la carta o ehm, non c'è la possibilità di dividere i conti. Allora c'è stato un po' un casino con 'sta cosa perché non riuscivamo a pagare separati e quindi pagava, uhm, o uno o l'altro. Adesso alla fine delle va della vacanza non abbiamo più fatto i conti, non sappiamo quanto deve uno all'altro. Però penso che rimarrà così, visto che alla fine c'è stata una spartizione abbastanza equa perché uno pagava un giorno, uno pagava s l'altro giorno, alla fine erano cifre sempre simili, ecco. Quindi così penso che vada bene.
O Certo. Conti separati. Ah. Certo. Esatto. Certo, certo. Quindi avete ricompensato, avete ricompensato quella falla che si era creata, no, quel diciamo quel
Sì, non sappiamo se pienamente, perché dopo 1 settimana con tutti 'sti scontrini non si capiva più niente. Poi pagato sia con la carta che in contanti è un po' complicato adesso fare il calcolo, però più o meno ognuno ha pagato un po' il suo, ecco.
Certo. Esatto. Io però mi ricordo, che m'hai fatto venire in mente, che l'unica cosa in cui abbiam pagato alla romana, che questo lo mhmm, ehm, è come si dice in gergo, diciamo in gergo, ehm, è stato in un ristorante che si chiama, ehm, La Vita è Bella, molto bello a Como, dove abbiam mangiato
Mh-mh. Sì. Mhmm, non lo conosco.
Esatto, ti consiglio di magari cercarlo su internet, te lo consiglio
Ah beh, mhmm, se è buono a me mhmm, seguirò il tuo consiglio, ecco.
Bene, bene. Comunque nel momento del pagamento, l'unica volta che abbiam pagato alla romana è stato al ristorante. Quindi questo io l'ho apprezzato perché no non abbiamo pa speso anche tanti soldi, 140€, eravamo in tre, quindi non mi sembrava tanto corretto che pagassi tutto io, uhm, a anche per loro. Quindi non è una cosa corretta.
Mh-mh. Eh beh, ci mancherebbe. No, per queste cifre no.
Esatto. E tu sapresti darmi qualche consiglio per risolvere questi conflitti che nascono proprio per causa del denaro?

Eh, secondo me, come ti ho già detto, ehm, poi la gente può approfittarsene, quindi succede una cosa più volte e io poi non permetto più, glielo dico che in in un giorno è stati abbastanza e non va bene come come si comporta, non mi sembra corretto. Ehm, e quindi poi non glieli presto più, cioè basta. Perché ognuno c'ha i suoi soldi. Va bene fare una gentilezza ogni tanto, però, ehm, uhm, mandala alle lunghe non va bene. Poi ti dico a
Certo. Certo, sì. Esatto. Certo. Esatto. Anche perché, ehm, una cosa che m'hanno sempre insegnato, anche i miei genitori o le persone a me più strette, che i soldi bisogna sudarseli, non è che te li regalano. Quindi, tu avrai lavorato per per guadagnare q esatto. Quindi, tu, sicuramente, per avere quei soldi, ehm, avrai lavorato o, comunque sia, qualcuno d ehm, o, magari, sarà la la tua paghetta, ad esempio, no, quindi, s ehm, s so è una cosa che ti sei sudato te, che ti sei meritato te. Quindi, non è giusto e non è corretto che tu condivida questa cosa, uhm, con altri, cioè, capito, uhm, perché loro no non hanno fatto niente per ottenere quei soldi.
Mh-mh. Ma infatti, uno, poi, ci lavora, mhmm, anche 1 ora per dieci euro. Mh-mh. Infatti. Esatto. Poi, magari, soprattutto se sono, mhmm, sono ragazzini che, comunque, non hanno i soldi loro, comunque, sono i soldi dei loro genitori com e non mi sembra giusto che, poi, li debbano dare ad altri. Altri pretendono i soldi degli altri e non va bene. Così non è non è per niente corretto. Poi, uhm, un'altra cosa: anche a me è capitato di aver bisogno ogni tanto di 2, 3 € perché, magari, non mi bastvaano i soldi in quel momento. Mi è capitato giusto l'altro giorno che una mia amica me ne aveva prestati. Però, uhm, io ho sem gli ho sempre restituiti oppure mi fa: “Vabbè, la prossima volta mi offri mi offri un gelato.” Ecco, così è il giusto e come dovrebbe essere sempre.
Sì. Esatto. Certo. Esatto, esatto. Sì, esatto. Sì. Certo, sì. Così è più c'è par condicio, no, c'è è più una cosa
Esatto, anche perché è un'amica che vedo spesso, quindi così va bene.

Bah, uhm, per me una cosa con i familiari così non penso sia successa, perché ti faccio un esempio simile al tuo: sono andato con mia cugina e mia sorella al mare e d ci siamo pagati ognuno la sua parte e io poi ovvia mia cugina ha pagato prima e poi io le ho ridato i soldi senza problemi, mhmm, cioè, come è giusto che sia.
Certo. Sì. Sì. Certo, certo, sì. Esatto, sì.
Magari con i familiari è un po' più facile secondo me, è con gli amici che poi magari uno ci rimani male. Sì.
Certo. Ecco, io volevo chiederti esatto, tu pensi che parlare apertamente di soldi possa migliorare o peggio o peggiora i rapporti personali tra amici e e parenti?
Mah, io non vedo in che modo posso peggiorare il rapporto, cioè, penso, comunque, che un minimo di apertura su questo argomento ci debba essere, non è che si deve nascondere tutto, ecco. Poi, magari, uno è più in difficoltà, lo s'aiu lo si aiuta se se ne parla e, in questo modo, ve diventa tutto più facile, secondo me.
Sì. Certo. Esatto. Esatto, esatto. Ehm, cosa succede quindi di solito quando il tema dei soldi crea tensione, ehm, tra le persone, tra gli amici, tra i familiari?
Mh-mh.
Cioè, qual è una reazione che può andarsi a
Eh, secondo me
a qu a verificare?

Ma secondo me già sui 10 € in poi è là, bisogna un po' dirglielo perché poi uno continua ad approfittarsene e non se ne esce a capo, secondo me.
Certo, certo. Esatto, esatto questo lo lo ritengo corretto. E
Esatto, è sempre importante parlargli.
Sì, e invece tu tu non ti ricordi proprio nessun episodio in cui appunto, o con parenti, ma anche in passato, eh, non per forza in questi giorni, ehm, che ti è successa una cosa analoga alla mia?
Mh-mh. Ma, mhmm capitato di solito io glielo glielo sempre faccio
O che è successa a una persona che a un a un tuo conoscente che poi t'ha raccontato di un episodio simile.
Sì, c'è una mia amica che mi aveva raccontato che aveva prestato dei soldi a un'altra sua amica e non aveva voluto ridarglieli, perché aveva detto che son solo 6 € però, mhmm, secondo me anche là, cioè, non son soldi tuoi, li restituisci, no, scusa.
Sì. Ah. Certo, esatto, esatto. Perché
Invece a me era capitato di prestare 5 € a un amico, con cui poi c'ho litigato, lui poi si è dimenticato, ma ho lasciato perdere perché, vabbè tanto di so non succedeva con lui, quindi vabbè pazienza. Ehm, cioè di sicu di solito
Sì. Sì. Sì. Certo, certo. Poi tu magari avrai pensato: "Eh, alla fine son 5 €, vabbè pazienza, no." E avrai lasciato andare.
Sì infatti. Poi magari anche lui mi aveva mi aveva fatto altri favori quindi vabbè, va bene. Nel senso dipende sempre dalla persona secondo me. Poi se è uno che hai appena conosciuto uhm non va tanto bene perché non sai come poi si comporta, quindi secondo poi te li deve restituire.
Okay. Esatto. Esatto.